Да, и это, причём, такой момент был. То есть это была новая страна. Я, то есть, как подростком переехала. То есть это язык, что я, в принципе, хорошо уже владела языком, но не отлично. А экзамен, как бы, на местном языке. И, то есть, получается, вот как-то да, просто как-то я между стульями, что ли, попала. То есть, с одной стороны, я могла и по-русски, на русском языке взять так экзамен. Но мой русский уже был не ну, не дотягивал до нужного уровня. Да, потому что я им, ну, как бы, пользовалась только дома. А местный язык ещё был не идеальный. То есть я вот так между между стульями попала.
Мгм. Не таким, да,. <chuckles> То есть не академический уровень, д у тебя был ни там, ни там. Мгм.
Да, да, и, то есть, оценка получилась ну очень плохая. То есть мне не хватало, чтобы поступить на тот факультет, который хотелось. И вот что делать что делать. То есть как дальше двигаться. Я пошла
Мгм. Н-да. То есть ты не не поступила?
Да, вот я не поступила на тот факультет. Но я заметила, что я могу поступить на тот факультет на ту профессию, на которой мой дядя и мой дедушка работали. То есть от отучились. Да, и я смотрела, думаю: "Ну, чё-то ужасно страшно. Наверное, я туда не подойду". Ну ладно, максимум вот я начну там, а потом перейду на другой факультет.
Мгм. А, ага ага. А, то есть у тебя была возможность прям в этом же году и поступить на этот факультет? Мгм.
Да. Да-да-да. То есть, как бы этот год год не пропал, я всё еще могла поступить. И, в общем, я подалась туда, поступила на этот факультет. Начала как бы с такой идеей в голове, что я начну, а потом перейду вот на другой факультет.
Отлично. Ах, <chuckles> а дальше жизнь покажет, да? <chuckles>
Да, а там жизнь покажет. И я просто поняла, что вот этот факультет, на который я попала, по сути, случайно, вот это прям на 100000000 процентов моё. То есть
Мгм. Ух ты ух ты, прям вот лотерея.
Да да, то есть мне безумно просто интересно. То есть вот этот факультет как раз-таки ответил на все мои вот эти вопросы, то, что мне было интересно в науке. И люди просто мои. То есть какая-то атмосфера. То есть тип людей, ну
Ух ты, прям как как, ну, это прям с мечта мечта каждого студента.
Да!

Да, то есть я раньше обожала. Ну, как бы я, в принципе, всё ещё обожаю летать. Вот мне даже вот, когда лечу за границу, вот я уже на этапе самолёта, мне классно, потому что я люблю взлетать, вот и И сейчас я как бы понимаю, там, что происходит, чё да как, почему там, допустим, если нас трясёт, почему это произошло. То есть это очень мне интересно, с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что я узнала слишком много. Некоторые моменты меня пугают. Да!
Мгм. Мгм. Мгм. Ага, то есть тя напугало даже! А не дало ли тя, наоборот, какую-то уверенность, что делать вот в таких вот в ситуациях к Вот, например, да, когда ти когда в самолёте трясёт?
Мгм. Ну, в том-то и проблема, что если будет что-то такое прям экстренное, то есть, не дай бог, там крыло отвалится или что-то там с двигателем будет, я понимаю, что всё, что в принципе мне остаётся делать- это сидеть и молиться. То есть наука тут уже не особо поможет. <laughs>
Мгм. М. Мгм. Мгм! Ого! То есть тву твоё, <chuckles> м, твоё мнение, твоё зрение на путешествие поменялось. А тебе, тебе а ни не легче ли потом путешествовать? А как ты относис относишься уже к другим путешествиям? На автомобиле, например?
Да. Не то чтобы Ну, знаешь, на автомобиле я как-то, м, не знаю даже, наверно, тоже начала побаиваться с возрастом. Ну, наверное, это просто дело возраста тоже. Потому что, когда ты ребенок, ты сидишь сзади, там, м, чипсы ешь, ну, какая те разница? А когда взрослый, как бы, уже понимаешь, что происходит на дороге, как надо везти, там, или, там, дождь, или ещё что-то, наверно, побаиваюсь. Ну, я побаиваюсь уже. Б больше ответственности даже за происходящее. Но вот в том-то и проблема, что когда вот ты сидишь в самолёте, то есть, вроде бы знания какие-то у меня есть, а никакой ответственности за ситуацию я взять не могу. Ну что, подойду к пилоту, скажу: "Да, ты неправильно всё делаешь". Кто я такая?
Мгм, мгм. Мгм. Больше осознанности. Мгм. Ам, пока. Ага.